Ma assolutamente sì, cioè il gioco io son una persona adulta e credo si senta, no, però, ehm, credo che il gioco alla fine, mhmm, mi abbia accompagnato per tutta la vita, no, da quando sono piccolina, ma anche di tipo poi ti spiego anche tipo le tipologie di giochi che ero abituata a fare da piccolina, ma non
<chuckles> Beh Cert il gioco è è importante per tutte le età, eh. <chuckles>
Sì. Ehm, purtroppo lo sai che è una cosa che non capiscono le persone adulte, pensano sempre io per dirtene una, proprio la cosa più stupida che viene in mente, che io dormo con dei peluche alla superati i 30, io ho i miei 3 peluche di quando ero piccola tra l'altro, stanno sempre nel letto con me, ovviamente ognuno c'ha il suo lato del letto perché altrimenti, si soffoca. Però, ti posso dire che, io credo sia una cosa assurda che non si giochi più da adulti, e in mhmm, in qualche modo sembra che si che, mhmm, vada a mancare, no, un qual una parte importante della vita di tutti, o comunque anche il modo di pensare perché, tu conta, comunque io sono figlia degli anni '90 sai/'80, '90, vent ehm, 2000, sono quelle lì, no, le le i periodi; e ti posso dire che là, in quel periodo in cui non c'erano, no, le cose digitali, la tecnologia, forse era un po' un è stato un ponte, no, tra il digitale e l'analogico, e lì te li dovevi inventare i giochi, no, e i cosiddetti giochi che si facevano a scuola, al parchetto, con gli amichetti, no, 1, 2, 3 stella, mi viene in mente poi dalle mie parti, era uno <clears throat> quindi, al di là del fatto perché poi è un argomento pure ampio, no, non è una cosa e tu dici il gioco e tu ti viene in mente subito, non lo so, il videogioco, la bambola, ehm, e d e quant'altro. Sì!
Eh-eh. Okay. <chuckles> <chuckles> Certo, sono d'accordo. Sì. Sì. <chuckles> Certo, certo. Mh-mh. Certo, ci sono tante forme in cui la pratica appunto del gioco in sé, prende vita e si si sviluppa.
Ma cer ma anche il gioco anche il gioco, sai, quando parli con qualcuno, no, e sei scherzare, sai giocare, no, sei una persona ironica, è u è un qualcosa che così ampio, no, da affrontare che io sono entusiasta perché non so neanche da dove cominciare, ma t cercheremo un ordine. E quindi in primis io ti raccont dimmi, dimmi tutto, vai.
Assolutamente. <chuckles> Senti Sì, no, ehm, dato che cerchiamo di di dare un ordine, <chuckles> ci ci provo magari chiedendoti qualcosa. E, mhmm, <smacks lips> volevo appunto chiederti, ehm, mi hai parlato quindi magari di questi giochi che facevi da piccola in cui ovviamente, il contesto era diverso rispetto a quello che viviamo oggi. E, ehm, in che modo pensi che ti abbiano aiutato ad imparare delle cose o quantomeno a crescere giochi come appunto, quelli che mi citavi prima, quindi che ne so, 1, 2, 3 stella, nascondino, eccetera, no. Soprattutto quando si è piccoli, in che modo pensi che ti abbiano formato?
<chuckles> Sì. Volentieri! Mh-mh. Certo. Sì. Sì.